अ, हाँ, हेलो अ, नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
नमस्ते मित्र, मैं एकदम कुशल-मंगल हूँ। आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा जा रहा है आज का?
मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और बिल्कुल एकदम मौसम इतना सुहावना हो रहा है काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो मैं सोच रहा था कि कि, अपने दोस्तों के साथ ये थोड़ी बातचीत कर लूँ, जिससे जो है ना मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे मौसम में कई बार बैठ जाता हूँ ना, तो फिर मुझे अपने मित्रों की ये याद आ जाती है, जिनके साथ मैंने कॉलेज के अपने 4 साल बिताए ना, तो अभी मेरा कॉलेज जस्ट कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है अभी, तो बिल्कुल जो है दोस्तों के साथ जो बात करने से मुझे लगता है ना कि आजकल जो जीवन है, उसमें काफ़ी तनाव आ गया है, तो उनसे बात करने पर है ना, तनाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
जी, जी। अच्छा। जी, जी। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल। बिल्क बिल्कुल, मैं मैं भी यही कहना चाहूँगा, मेरी भी अभी कॉलेज खत्म हुई है, तो अब जैसे ही जैसे कॉलेज खत्म हुई, तो अब वो त अ, ज़िं ज़िंदगी में नौकरी वाला फ़ेज शुरू हो चुका है, तो इस समय अब हमें क हमा ह हमारे कॉलेज के समय के दोस्तों की बड़ी याद आती है, और ये वो समय है जब हमें उनका महत्व समझ आता है, उन दिनों का महत्व समझ आता है जब हम दोस्तों के साथ मज़ा किए करते थे, और अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। ये कुछ ना कुछ वैसे तो कॉलेज टाइम में स्ट्रेस होता ही था और स्ट्रेस तो कहा नहीं है, आजकल देखें तो आप ऑफिस लाइफ में भी स्ट्रेस है, आजकल तो लो स्ट्रेस हर किसी के लाइफ़ में है, पार्ट्स बन गया वो, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो या तो या करियर का हो, या फ़ैमिली का हो, या रिलेशनशिप का हो, स्ट्रेस तो हर चीज़ का है। पर जब हम ये सब अपने दिल के करीब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा बोझ हल्का-सा हो गया है।
हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। <chuckles> अच्छा। हाँ जी। अच्छा। हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, बिल्कुल। तो, ये तो काफ़ी अच्छी बात आपने कही।
तो, मेरा भी यही मानना है कि दोस्त हमारे, बड़े ही मतलब अ, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। उनका महत्व अब हमें समझ आता है जब हम हमें समय नहीं मिल रहा है उनके साथ बैठने के।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छी बात आपने हाँ, काफ़ी अच्छी बात आपने जो कही है और मैं, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, जब हम इस समय को जी रहे थे ना उस समय, तब तो हमारे दोस्तों की इतनी ज़्यादा है वो इतना वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि चलिए अभी बस ज़िंदगी है कट रही है। पर अब जब हम उनसे दूर हो गए हैं ना, तो बिल्कुल उनकी जो ये अहमियत है ना, अब पता चल रही है कि, जो हम मौज़-मस्तियाँ किया करते थे, फालतू में एक-दूसरे से चिढ़ते रहते थे, इतना ज़रूरी वो नहीं था, तो अब मुझे लगता है कि अब वो जो है वो दोस्ती का काफ़ी असर है, दिखाई दे रहा है और अब जो मुझे लगता है कि जब आप इस चीज़ से बाहर आ जाते हो, तो आपको एक नए दोस्त भी बन जाते हैं। तो, आप क्या मानते हैं इस चीज़ पर नए दोस्त बन जाते हैं क्या आपके?
आपका क्या मानना है?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 बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल।

बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल एकदम सही है कि हमें जो दोस्त की है जो उस टाइम अहमियत इतनी पता नहीं लगती थी। जैसे हम करते भी थे काफ़ी उनके साथ, मिलजुल कर रहते थे, हँसी-मज़ाक में ही जो ये सारी चीज़ें करते रहते थे, तो काफ़ी एक जो ये असर हमारे जीवन में देखने को हमें मिल जाता था उस समय। जो बिल्कुल मैं कहूँगा आपको। तो एक बिल्कुल है आप हमारे जीवन में हम देखिए जिसको एक देख पा रहे हैं कि कैसे वो समय बीत गया। अब मुझे याद आता है कि जो वो समय था कितना अच्छा वो समय था। पर एक हम पता भी होता था पर कि एक-एक एक ना एक दिन तो हमेशा करना ही पड़ेगा क्योंकि अक्सर क्या होता था कि अब आप देखोगे आप बड़े होते जा रहे हो, तो बिल्कुल आपके जीवन में ऐसी चीज़ें तो होती ही रहेगी और बिल्कुल आप उस पर कार्य करते भी रहोगे। तो काफ़ी अच्छी ये बात थी, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो दोस्त से आपसे आपने आपने कभी उनसे बात की हो आपका तनाव है और ज़्यादा बढ़ गया हो मतलब कम नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ गया है ऐसा हुआ है कभी?
जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल।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 जी। हाँ, हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर होते हैं, जो मज़े लेने के लिए और तनाव को बढ़ा देते हैं। तो मैं मानता हूँ, ऐसे कुछ लोग पर अ, मेरा यही मानना है कोई भी दोस्त ऐसा कभी नहीं चाहता कि वो जा ज़बरदस्ती या जानबूझ के तुम्हारा तनाव बढ़ाए। हो सकता है कि वो आपके साथ मस्ती करना चाह रहा हो उसके लिए। और हाँ, मेरे साथ मतलब कभी-कभी मुझे ये तनाव ज़रूर होता था कि मैं करियर में तैयारी कर रहा हूँ और मेरा दोस्त जैसे प्लेसमेंट के टाइम हर इंसान को होता है कि उसके अ, दोस्त कम पढ़ते भी हुए उससे अच्छी नौकरी पा लेते हैं। तब एक वो तनाव-सा आ जाता है कि यार मैंने ज़्यादा पढ़ा था। पर वो एक तरह से कह सकते हैं हम कि हमारा बस जल थोड़ी टाइम की जेलसी बट हम खुशी है कि वो भी एक अच्छा अ, प्लेसमेंट ले मित्र ही है। चलो कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे मित्र के साथ ही हुआ है। तो तनाव वो वो तनाव ऐसा तनाव नहीं है कि वो ज़िम्मेदारी भरा हमें दुख दिक्कत देगा। वो बस एक तरह की अ, कह सकते हैं हमें ईर्ष्या है, जो थोड़े समय के तक के लिए है।
हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अ, हाँ, जी। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हुँ। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। अपना मित्र ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ये बात तो हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हाँ जी।